À, đúng, đúng, đúng vậy. Lợi ích kinh tế, ưm, du lịch du lịch địa phương, vân vân, thì thì cái đây là không thể cãi được rồi, còn mình thì mình chưa đi nên, ơ, mình cũng sẽ đồng ý là vậy. <chuckles> Ừm.
Ừm hứm. Ừm hứm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho địa phương ấy. Ví dụ như-là ví dụ như mình đi, ờ, mình, ờ, ờ mình ở, ừm, thành phố chè, thì bạn lên du lịch thì làm tour là kinh tế của nhà mình cũng đi lên, ờ, kinh tế của địa phương mình cũng đi lên, vì, ưm, chè mà, ừ, chỗ mình buôn chè mà, nên là bạn các bạn đi du lịch đến đây thì các bạn sẽ thường mua chè, ừm, về nhiều ấy.
Ừm, đúng rồi.
Ừm hứm. Ờ, thế bạn nghĩ sao về cái việc mà, nếu mà, kiểu, khách đến quá đông, xong rồi dần dần nó xây lên những cái khu, kiểu, nó như là, du lịch công nghiệp ấy, nghĩ sao? Công nghiệp đấy nó bị
Đúng. Kiểu như là, ý mình là theo quan điểm này thì chắc chắn là sẽ không tốt đâu, cái gì nhiều quá nó cũng không tốt.
Ừm hứm. Đúng rồi, đấy.
Thì theo đúng rồi, thì theo mình là, nếu mà kiểu như, nếu mà dân về du lịch, à, ồ ạt làm thay đổi sẽ làm thay đổi văn hóa địa phương, thì, ờ, chắc chắn là sẽ làm mất đi bản chất của khu đấy. Ờ, đúng, đúng rồi, thì mà mình nghĩ nó cũng có thể ừm.
Ừm hứm. Đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm hứm, đúng, nó sẽ Mất đi cái đẹp, đúng không?
Là, ừm hứm đúng rồi, mất đi cái đẹp của nó. Rồi đúng vậy. Đúng rồi, và cũng không chỉ vậy nữa, chứ mình cũng nghĩ là về đạo đức thì con người thì, à người dân xử lý, thay vì, ờ
Ừm, đôi khi ô ô nhiễm, đôi khi còn ô nhiễm, đúng không? Ừm hứm. Ờ.
cái cơ thể, kiểu như, sẽ sống không vì bản thân hay vì, à, mọi người nữa, sẽ sống vì tiền.
Ờ. Ừ, đúng không? Ừm, mình cũng nghĩ thế. Tại vì đôi khi người tập trung
Cũng có.
mình đi lên ấy, nên đôi khi giá trị văn hóa cũng mất dần đi ấy. Ừm, nó nó có thể là trở thành một địa điểm đông khách đến, nó có thể thu lại nhiều tiền hơn, nhưng mà cái bản sắc khi mà cái bản sắc, cái văn hóa ấy nó không còn nữa ấy, nên là đôi mọi người hứng thú về
Đúng vậy.
Ủa, à, ở khu du lịch đi và mọi người mở khu ăn uống rất nhiều, giá giảm ra rất nhiều, nó mất đi cái cái cái cái vẻ đẹp ban đầu của, ờ, của cái khu du lịch chỗ mình ấy.

Hello, chào bạn.
Vâng, he hello, heello.
Hello. Hôm nay bạn thế nào?
Hôm nay mà rất là khỏe.
Ừm hứm. Ừm, không, lễ lớn của Việt Nam ấy, nên là mọi người đang du đi du lịch hoặc là mọi người từ mình ở miền Bắc ấy, mọi người mình vào rất là nhiều là đi tham gia lễ diễu ờ.
Nãy mình
Ừm hứm.
À.
Ờ. Thế thì bạn nghĩ sao về cái việc hiện nay trên có cái câu là, ừm, "Đi du lịch chữa lành" xong rồi đổ
Nói chung là <clears throat> Ờ, bạn có thể trả lời lại được hông? Do mình, ờ, mạng nó hông biết mạng bên mình hay do mạng bên mạng nó giật giật á.
À! Ờ, ờ. Ờ, ô kê, mình hỏi lại nhá. Mình mình bảo là hiện tại giới trẻ hiện nay ấy, ờ, các bạn ấy, ơ, có cái câu là "Đi du lịch chữa lành ấy", các bạn ấy ồ ạt đi du xa
Ừ, về du lịch chữa lành ồ ạt đi. Ừm.
Ừm hứm.
À, thì, ưm, nói chung theo quan điểm của mình về cái đấy thì, ờ, ừm, nó cũng tốt, nhưng mà ừm.
Đôi khi lại không có, đúng không?
Theo như đúng, đúng, nhưng mà ý mình là theo như người cũng lạm dụng cái, a, ưm, cụm từ chữa lành, ý là nó cũng ừm, đúng là cũng tốt cũng tốt cho bản thân. Nhưng mà ý mình, ờ, về quan điểm ý là cũng về quan điểm của chính mình thì mình cũng do mình cũng, ơ, ở nhà hơi nhiều, nên mình cũng chưa được thử trải nghiệm cảm giác đấy a.
Ừm hứm. Ờ. Ờ, ờ, ờ. Ờm. Còn mình thấy việc, ừm, đi đi du lịch khá tốt. Ừm, người ta nói rồi, ừm, đi một đàng sàng khôn, đúng không? Mình nghĩ là đi du lịch thì mình sẽ học được nhiều thứ mang lại nhiều lợi ích ch như giới trẻ hiện
Ờ. Đúng